Ờ, đúng rồi, có thời gian nhiều khi mình, ờ, thí dụ như mình làm việc nó cực quá, mình đi chơi tự nhiên mình thấy nó thoải mái, giống như là, à, cái cái bộ phim cái cái cái câu chuyện mà "Vợ nhặt" của Kim Lân đó bạn. Giống như cái câu Mị tác nhân vật Mị nói "Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi." <laughs> Ừ, ờ, vậy thì, à, <laughs> đúng hông? Chứ mà ai mà muốn mình già, đúng hông? Thí dụ có những cái bạn nữ hoặc lớn tuổi nhưng mà họ thường hay họ chia sẻ với nhau là mãi mãi 18+. <laughs> Đó.
Ừm, rất hạnh phúc. <laughs> <laughs> Đúng vậy, đúng vậy luôn ấy. Ừm, <clears throat> <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ờ, kiểu như là, mười tám cộng lần thứ 5, thứ 6 rồi đấy, đúng hông? <laughs> kiểu
Thế thì bây giờ, ờ Đâu là thí dụ như +2, +3, +4, +5, +6, +7 gì rồi, nhưng mà, gọi là, mãi mãi tuổi 18 ha. Thế thì có bao giờ bạn suy nghĩ là, à, mặc dù đã qua cái tuổi đó rồi, nhưng mà, ờ, qua những cái áp lực xã hội cuộc sống nhưng mà bạn vẫn còn một cái gì đó bạn vui vẻ với bản thân mình, giống như là những cái chuyện chia sẻ với bạn là mãi mãi tuổi 18+, bạn có suy nghĩ như thế hông?
<laughs> Ừm. Ừm, mình thì mình cũng, ưm, thường cũng ít suy nghĩ kiểu như vậy, kiểu, <tsk> mình thì, gọi là, mình nhìn vào thực tế hơn ấy, là mình đang bao nhiêu tuổi rồi. Ừm, <laughs> kiểu như là, mình, ờ, ừm, là con trai nên mình thấy là cũng có nhiều áp lực lên hơn bình thường ấy. Ừm, và mình thấy là, ừm, mình sẽ nhìn nhận đúng độ tuổi của mình thôi. Ờ, ví dụ như con gái, ví dụ như là phụ nữ thì họ sẽ đỡ một chút nào đó áp lực hơn. Thì họ vẫn hay và họ- họ cũng rất là vui vẻ khi mà nói kiểu mãi ờ, mãi mãi tuổi 18, mình mặc dù cũng rất là nhiều kiểu, ơ, ờ, áp lực của họ riêng, đúng hông? Đúng mà, áp lực xã hội lên con gái riêng.
À. À, thực tế, thực tại thôi, đúng hông? <laughs> Sự nghiệp, đúng hông? Đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng. Ừm. <laughs> Đúng rồi, thí dụ như là, ờ, con gái thì họ sợ cái nét là, ờ, thanh xuân nó phai tàn ha, rồi họ lo là họ già này kia rất là nhiều. Ờ, thế thì, ờ, đối với bạn đi, khi mà nhắc đến cái chuyện, gọi là, ờ, mong muốn thật sự của bản thân nè, và vô tình nó nó đi chung với cái chuyện là áp lực của xã hội ngày bây giờ, thì bản thân của bạn nha, thì bạn thường nhận diện, ờ, cái vấn đề này đó bằng cái dấu hiệu gì trước tiên của của cái những gì mà bạn suy nghĩ?
Chính xác. Đúng rồi.